À, bạn ơi, bạn có bị bí ý tưởng hông? Bạn khi bị bí ý tưởng á thì cái phản ứng đầu tiên của bạn là cái gì?
Ừm. Ờ. Ờ, mình có từng bị bí ý tưởng rồi nha. Mình bị bí ý tưởng ở trong công việc của mình á. Và cái phản ứng đầu tiên mình chính là mình bị, à, mình bị, gọi là, ngượng ngùng, hơi bị xấu hổ vì mình, à, đã <laughs> đã bị bí ý tưởng đó bạn, và bị bị trễ r bị trễ, a, bị trễ cái hiệu suất của công việc của mình nha.
Ừm. Hửm? Ừm. Ừm. Vậy thì khi mà bạn bị bí ý tưởng như vậy á, bạn thấy ngại, nhưng mà bạn có cố gắng ép bạn suy nghĩ tiếp hông hay là bạn tạm dừng, bạn đi nghỉ ngơi để bạn đổi mới?
Ừm. Ừ. Ừm, mình có tạm dừng lại chớ. K đối với mình, bí ý tưởng thì mình cần phải từ từ, mình thong thả một tí, mình, à, cố gắng mình nghỉ ng mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi một tí cho cái đầu của mình nó thoáng ra một tí. Và biết đâu khi mà nó thoáng ra được rồi thì nó sẽ có một cái ý tưởng mới thì sao, ha!
Ừm, bạn thong thả. Ừm. Ờ, vậy là bạn sẽ đổi gió, bạn thoáng một xíu, bạn ngưng một xíu để bạn có ý tưởng, đúng hông? Vậy thì khi mà bạn bị bí ý tưởng á, thì bạn có những cái chiêu nào hay là bạn có những cái thói quen cụ thể nào mà bạn dùng để bạn kéo lại cái cảm hứng của bạn hông? Giống như giờ bạn nghỉ ngơi là bạn nghỉ làm sao á?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ. Mình á thường thì mình sẽ đi bộ nha. Mình đi bộ đi dọc ở ngoài đường á bạn, xong rồi mình ngơi một tí, chứ mình đừng có gượng ép cái cái cái suy nghĩ của mình nữa, bởi vì khi mà nó nó nó nó không làm việc được nữa á thì nó cần phải, a, gọi là, tắt một tí, nghỉ ngơi một tí, nên là mình phải cho nó tắt. Và mình đi ra ngoài đường này, mình từ từ mình ngắm nhìn những cái điều, những cái cảnh vật xung quanh rồi, ờ mình cứ vi vu, vi vu vậy đó, ờ, rồi biết đâu tìm ra được cái ý tưởng mới thì sao?
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. À. À, vậy là bạn thường là bạn sẽ đi dạo nè, bạn đi ngắm đường, ngắm phố, đi vi vu để nhảy ra những cái ý tưởng mới, đúng hông? Vậy thì có bao giờ bạn thử, kiểu, bạn viết nháp nè, bạn brainstorm lại với team hông? Hay là bạn ngoài đi dạo ra á thì bạn còn làm những gì nữa hông? Kiểu đi chơi đồ á?
Đúng rồi. Ừm. Ừ, mình thật ra thì khi mà mình bị trễ đấy, bị trễ với cái hiệu suất công việc thì mình hông có đi chơi được nữa, nhưng mà lúc đó thì mình tạm dừng, mình nghỉ ngơi lại một một tí. Mình hoặc là mình có thể là mình đi ra ở đâu đó, hoặc là mình có thể, ờ, hỏi những cái người xung quanh, những cái người, à, đã từng trải như là sếp mình đồ á, thì biết đâu người ta sẽ có những cái ý tưởng tốt hơn, người ta sẽ đưa ra cho mình là 1001 cái ý tưởng là sao. Ở trong đó chẳng lẽ mình hông chọn được cái nào?
Ừm. À. Ừm. À. Ừm. Vậy là bạn sẽ, a, đi hỏi những người mà đã có kinh nghiệm rồi, đúng hông? Vậy thì có lần nào á, bạn bí tới mức mà bạn tưởng chừng như là bạn gần như là bạn không có vượt qua được luôn, nhưng mà bỗng sau đó bạn nảy ra một cái ý tưởng nó tốt hơn?
Ừm. Ừm. Ừm. Co mình có nha, có một khoảng thời gian mà bị mình bị bí ý tưởng á bạn tới nỗi mà mình xin ph mình xin phép sếp ở nhà để, ờ, để cho cái đầu mình nó thông thoáng một tí, rồi nha, biết sao hông? Bị trễ hiệu suất công việc quá là nhiều, và cái Zalo của lúc nào nó cũng tinh tinh, cũng tinh tinh công việc quá là nhiều. Ừm, và từ đó thì, ừm, trong khoảng chắc cũng bị stress trong khoảng thời gian ngắn, ưm, cũng khó chịu dữ lắm, ờ, trong khoảng thời gian ngắn. Rồi xong á chắc cũng trong vòng 1 tuần là cùng à, tại vì hiệu suất công việc thì nó hông có cho mình nhiều đâu, nó hông cho thời gian để mình có thể stress hơn được. <chuckles> Và khi đó mình đi r mình đi ra ngoài, mình đi ra ngoài mình cho cái thoáng đãng một tí, xong rồi mình, à, tìm, mình viết ra những cái ý tưởng và xem những cảnh vật xung quanh, m mình biết đâu có thể viết được cái ý tưởng ở đó. Thì mình thì mình nghĩ ra được cái gì đó là mình viết vào rồi mình chọn lọc thôi.
Bạn có vậy hông? Ờ, bạn kể mình nghe với! Ừm! Zalo, trời ơi! Ngắn. Ờ, ngắn là bao lâu ta? Ừm! Ừm. Ừm. À. r À, vậy là bạn, à, nghỉ ngơi xong bạn bắt đầu bạn viết rồi bạn chọn lọc, đúng hông? Vậy thì, ừm, bạn, giống như là, bạn là người đã có kinh nghiệm để mà vượt qua những cái cơn bí ý tưởng như vậy rồi, đúng hông? Vậy thì bạn có bạn có những cái mẹo nào để bạn đi khuyên những cái người mới như là những bạn, à, sinh viên mới ra trường nè, freelancer, hay là những người làm content á, để họ có thể áp dụng khi mà họ bị bí ý tưởng hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm, khi mà bị bí ý tưởng thì thật ra đầu óc nó rất là trống rỗng luôn, thì mình cần phải nghỉ ngơi lại một tí để cho cái đầu mình nó nó, gọi là, ờ, nó nó nó nhảy số lại á. Nó trải qua một một lần một thời gian gượng ép nó quá thì nó cần phải, a, ờ, cài đặt lại cái não của mình, và mình dừng lại một tí để mình thư giãn, chứ càng cố ép thì nó càng trở nên bế tắc không à. Ừ, biết đâu mình đi dạo nè, mình nghe nhạc nè, mình đọc sách mình đọc sách có thể nảy ra cho mình rất là nhiều ý tưởng luôn á nha.
Ờ. Ừm. À, là đọc sách ha? Bạn sẽ chọn cách đọc sách nữa nè.
Ừ. Đúng rồi. Rồi hoặc là trò chuyện với các bạn bè của mình, các đồng nghiệp của mình để mình xem, ừm, để mình tìm được một cái hướng đi mới á bạn.
Ừm. Ừm. Đó là, giống như là, nếu mà s sách thì là bảng giấy, đúng hông? Vậy thì bạn có những cái công cụ hay là bạn có những cái app nào đó để có thể cho bạn đi tham khảo ý tưởng hông? Cho bạn nhảy ra những cái ý tưởng khác á?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình có nha, mình hay lên trên mình thì không có biết những cái app gì nhiều nhưng mà mình hay lên trên, a, sàn của Facebook lên trên cái ứng dụng Facebook. Thì mình, kiểu, mình cũng up những cái story a, những cái cái cái cái ấy như là, ờ, những cái cái những cái cái cái cái cái ghi chú của mình như là, ờ, khi mà bị bí ý tưởng trong cái công việc đó kia hoặc là, kiểu, có một cái chủ đề nào đó nhưng mà mình bị bí ý tưởng, đúng hông? Thì mình hỏi là có bạn nào biết hoặc là bạn nào bạn nào nghĩ ra được cái gì đó thì có thể cho tôi một lời khuyên không?
À. Ừm, ờ. Ừm. Ừm. Vậy thì bạn sẽ đăng những cái trạng thái, đúng hông? Để bạn nhờ sự trợ giúp của những người mà người ta ừm, người ta hoạt động ở trên mạng xã hội, đúng hông? Vậy thì giống như bạn nghĩ đi, thì bạn thấy cái việc mà mình bị bí ý tưởng á, nó là do mình bị thiếu cái cảm hứng làm việc hay là do mình bị áp lực thời gian nè, hay là do cái áp lực cái môi trường làm việc? Bạn nghĩ là do cái nguồn nào á?
Ừm. Đúng rồi. Nhờ sự trợ giúp của nguyên cả cộng đồng luôn á. <chuckles> Đúng rồi. Ờ. Ừm. Ừm, bị bí ý tưởng đối với mình nha là do áp lực của cái môi trường làm việc và do <laughs> áp lực của cái công việc luôn, tại vì công việc nó nhiều quá, mà cái môi trường làm việc đó thì mọi người hay, ờ, đùn đẩy nhau nè, hoặc là mọi người có quá là nhiều cái công việc ở cấp trên người ta đề xuống. Thì nhiều người quá biết đâu trong những cái đồng nghiệp của mình thì người ta cũng làm không có kịp thì người ta phải đẩy qua cho mình làm, nên là cái này chưa xong rồi tới cái khác rồi cũng bị bí thôi.
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm! Vậy thì, ờ, bạn có làm việc nhóm hông? Bạn có hay làm việc theo team hông ta?
Ừm, mình, ừm, ờ, bây giờ thì mình cũng có nhưng mà cái hồi đại học của mình á, là mình thường xuyên làm việc theo team luôn.
Ừm. Ừm. Vậy thì bạn có thấy là khi mà làm việc theo nhóm như vậy á thì nó sẽ đỡ bí ý tưởng hông? Tại vì làm theo nhóm thì mình sẽ có nhiều người lắng nghe nè, nhiều cái sự phản biện. Thì bạn thấy làm việc cá nhân với làm việc theo nhóm thì cái nào nó sẽ giúp cho bạn đỡ bí hơn?
Ừm. Ờ. Ờ, đúng rồi. Ừm, thường mình thì mình nghĩ làm việc theo nhóm nó sẽ giúp giúp cho mình đỡ bí hơn nè, mà nó lại có nhiều sự phản biện hơn á bạn, thì cái độ, ờ, chính xác cái độ mà, ờ, chính xác của nó cũng tăng lên rất là nhiều luôn á.
Ừm. Ờ, có khi nào là bạn buổi giống như là buổi sáng đi, bạn ngủ dậy cái bạn cảm thấy hôm đó bạn bước lộn chân xuống giường, cái bạn cảm thấy, ô, ngày hôm đó của bạn thiệt là mệt mỏi. Thế nó kéo theo nguyên một ngày dài của bạn, khiến cho bạn bị bí ý tưởng. Vậy thì bạn có cách nào á, để bạn nạp năng lượng buổi sáng?
Ừm. Ừm. Có nha.
Để, kiểu, kiểu, cho cái nguyên một ngày dài c đó, của bạn nó năng động hơn, nó sáng tạo hơn hông?
Ừm, nạp năng lượng bào s buổi sáng bằng, à, cà phê nè. <laughs> Thường là như vậy với những người, à, làm việc thì sẽ là, à
Ừm.
bằng cà phê á bạn.
Ừm, ờ, cà phê. Ờm, vậy thì bạn có thấy nhiều khi bạn thấy là bạn bí ý tưởng là bạn không có một cái ý tưởng nào nó nhảy ra trong đầu bạn, hay là chỉ là cái ý tưởng đó nó chưa đủ tốt thôi, bạn phải tìm thêm, tìm thêm, ờ, hay là bạn, kiểu, bạn sợ cái ý tưởng của bạn nó chưa đủ hay hông? Hay là bạn không nghĩ ra cái gì luôn?
Ừm. Ừm. r Ừm. Ý tưởng của mình á, nhiều khi mình không nghĩ ra được, hoặc là có những lúc mà mình nghĩ ra được nhiều ý tưởng quá thì mình cũng phải chọn lọc, và dọn chọn lọc nhiều quá nha, xong rồi cũng sẽ bị bí á. Ví dụ như mình chọn cái chủ mình chọn cái ý tưởng này nhưng mà nó chưa đủ tốt, hoặc là mình chọn cái chủ đề này mà nó tốt quá nó nó, gọi là, nó vượt qua cái mức độ mà cái công việc của mình nó nó cần. Thế nên là rất là khó để mà chọn ra được một cái ý tưởng, gọi là, sát sao với công việc của mình luôn á.
Ừm. Ờ. Thì nó cũng khó! Ừm. Ờ! Ừm. Ừm, vậy thì, ờ, ngoài những cái áp lực nè, vậy thì bạn có thấy là cái môi trường làm việc của bạn á, giống như là đồng nghiệp đi, hoặc là cái không gian làm việc của bạn, nó có ảnh hưởng đến cái sự sáng tạo của bạn hông, để bạn vượt qua ý tưởng đó những cơn bí ý tưởng vậy đó?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, có chứ bạn, ừm, thật ra nha, nếu mà ngồi hoài ở trong văn phòng ở trong, ơ, cùng với các đồng nghiệp của mình á, thì cái sự bí bách nó càng lớn. Thật ra mọi người đều chạy theo cái cái cái cái hiệu suất, cái công việc của mình á, thì mình thấy vậy mình áp lực lắm nha, nên là mình càng ngồi đó thì mình càng bị bí bách à. Khi mà mình bị bí bách thì mình không có nhảy ra được một cái ý tưởng nào phù hợp cả, nhưng mà nếu như nếu như mà mình đi ra ngoài mình nghỉ ngơi một tí, mình đi ra ngoài cho nó thoáng một tí
Ừm. Ừm! Ừm. Vậy thì ra ngoài vẫn OK hơn ha!
thì Đúng rồi bạn.
Ừm. Vậy thì, à, nhớ hồi nãy bạn mình có nhớ là bạn có kể là bạn bí thì bạn sẽ đi tham khảo cái ý tưởng của những người mà người ta có kinh nghiệm đi trước á. Vậy thì theo bạn đi, cái việc mà bạn tham khảo ý tưởng của người khác nó có thật sự nó giúp cho bạn vượt qua cái sự bí ý tưởng hông? Hay là nó lại có những người người ta lại cảm thấy người ta bị lệ thuộc á? Thì bạn thấy sao?
Ừm. Ừm. Thì tùy theo cái, ưm, đối đó giờ mà mình làm việc với lại là sếp của mình, như sếp người ta có thể giúp đỡ được mình á, người ta sẽ biết được là hiệu suất công việc của mình như thế nào, mình có phải là người có năng lực làm được cái công việc đó hay là không. Ừm, và cái điều mà bị bí ý tưởng thì mình nghĩ là con người nào khi mà làm việc quá là nhiều thì cũng sẽ bị thôi. Và nếu như sếp giúp cho mình thì càng tốt thôi, mà người ta cảm thấy mình lệ thuộc nhiều quá thì tức là mình là một người chưa đủ tài giỏi lắm, mình hay hỏi lắm thì mới gọi là lệ thuộc nhiều quá.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, vậy thì bạn có kiểu, ai sẽ là người người ta truyền cái cảm hứng sáng tạo cho bạn nhất? Kiểu, ai sẽ là người truyền cho bạn cái động lực để bạn vượt qua những cái cơn bí ý tưởng vậy nhất? Ai hoặc là điều gì cũng được?
Ừm. Ừm. Ờ, tức là những cảnh vật xung quanh của mình á khi mình đi dạo mình đi dạo nha, mình chỉ cần nhìn những con người ở trên đường họ như đang họ như thế nào, những cái cây, những cái lá, những cái hoa nó như thế nào, nó phát triển là ra ra làm sao. Hoặc là, kiểu, mình ngồi thiền nha, trong cái khoảng thời gian mà mình ngồi thiền đó
Ờ. À, vậy là bạn có thể chọn ngồi thiền nữa.
ừm, có ngồi thiền được nha. Ngồi thiền thì mình sẽ cái đầu óc của mình nó sẽ trở nên trống rỗng luôn, nó lúc đó nó không nghĩ được cái gì hết. Tức là cái não của mình nó đang và một tí, gọi là, nó đang chết đi một tí á, nó không có hoạt động được á bạn.
Ờ. Ừm, nghỉ ngơi. À. Nó chết đi luôn!
<laughs> Kiểu như mình ví von vậy thôi.
Ờ. Ừm, OK! Ờ.
Thì khi đó nó sẽ được, à, cài đặt lại, nó nhảy số sẽ nhanh hơn.
Ừm. Ờm, ờ, vậy thì bạn thấy khi mà bạn không có một cái ý tưởng nào đó hay là bạn có quá nhiều ý tưởng, thì cái nào nó khó với bạn hơn?
Ừm. Mình cảm thấy là không có ý tưởng nào đó nó khó hơn, tại vì tại vì trong đầu mình hông có ý tưởng nào hết, ừ, thì làm sao mà mình có thể chứ mà chứ mà ví dụ như nhiều ý tưởng nha, thì mình có thể chọn lọc ra cùng một cái ý tưởng đó, nhưng mà nó có chia ra nhiều chủ đề hoặc là chia theo cái tầng cái tầng dễ hoặc là tầng khó của nó á bạn, thì mình tìm ra được một cái hướng đi phù hợp với mình hơn. Còn thật sự nếu mà không có chủ đề thì cũng như là con số không thôi, đâu có cái nào để mình dung nạp vào được đâu.
Tại sao ta? Ừm! Ừm. Ờ. Ừm. À. Vậy thì lỡ như bạn có quá nhiều ý tưởng một lúc giống nãy mình nói đi, thì bạn chọn cách nào để bạn có thể bạn sắp xếp, hoặc là bạn chọn ra được cái ý tưởng nào là cái hướng đi chính của bạn á?
Ừm. Ừm. Ờ, mình sẽ tìm cái ý tưởng nào phù hợp với cái công việc của mình, ờ, phù hợp với lại là cái sự hiểu biết của mình.
Ừm. Ừm.
Đó chính là 2 tiêu chí mà mình chọn á.
Ừm. Ờ, giống như là, nếu như bạn bước vào một cái dự án mới đi, bạn chuẩn bị bạn bước vào một cái dự án mới, thì bạn có cái cách nào để bạn nạp lại cái năng lượng sáng tạo của bạn trước khi bạn bước vào một cái dự án hoàn toàn mới hông?
Ừm. Ừm. Ừm, đó chính là mình sẽ quên đi những cái dự án cũ đã làm mình rắc rối rườm rà. Cũng hông phải là xóa đi hết mà chẳng qua là mình làm cho nó quên đi, nó thoải mái cái đầu mình đi vì cái ý tưởng cũ đã làm mình khó khăn tới cỡ nào, và bước sang cái ý tưởng mới cho nó một cách thành công rực rỡ hơn á.
Xóa đi hết? Ừm. Ừm hứm. À. Vậy thì mình cũng cám ơn bạn nha, nhờ bạn mà mình hiểu thêm được cái cách mà mọi người vượt qua những cái cơn bí ý tưởng á. Bye bye bạn!
Ừm. Ừm. Mình cũng cảm ơn bạn đã lắng nghe mình chia sẻ nha!